Isto, isso, isso cria hum, lacunas, né, digamos assim, distância, porque não consegue entender, não está na mesma pegada que a gente fala, né, não está na mesma vibe, não é isso, a expressão é essa, né. Acaba não saindo, apesar de que isso não impede de gostar e não impede de um relacionamento in evoluir, tem só que criar aí algumas um jeitinho, entendeu. Você com certeza vai ter que criar esse jeitinho. Não precisa acabar namoro por causa disso, né, não tem nada a ver, né.
Uhum. Uhum. Uhum. Não, super Não, não, super super tranquilo, assim ele super entendeu também essa questão dos meus horários e tal.
É. <clicks tongue> É. Que bom se ele gostasse de cozinhar, porque podia ajudar também, mas enfim, né. <laughs>
Hum. É, então ele eu estou, eu eu eu acho que eu sou meio azara eu sou meio azarado pra homem, eu pego cada, eh, homem com dois braços esquerdos, sendo que são destros, que aí fica difícil. <chuckles>
Oh, meu Deus. <laughs> Você é exagerado, dramático. <laughs>
Ele falou pra mim que, quando a gente se conheceu, ele falou pra mim que ele amava fazer risoto. Aí eu falei pra ele assim: "Ó, faz um risoto aí pra gente então, domingo". Ele falou assim: "Ah não, eu eu não me sinto, eh, eu não me sinto confortável de usar uma cozinha que não é minha". Eu pensei: "Ih, isso aí é conversa".
Aham. Isso, enfim, mas pode ser timidez pode ser timidez, medo da avaliação, sabe. Que isso acontece, né. Medo de: vai que não cozinha tão bem quanto diz, e aí não fica bom, e aí, sei lá, pode ser muita coisa aí nesse meio. Mas assim, o que é mais legal é claro, é medo. Poxa, a gente tem que entender que o outro também está num período de avaliação, né. Ele também tem medo, né. De ser a a rejeitado, um monte de coisa, a gente já sabe. Mas assim, legal, eu achei é que você comprou panelas, comprou airfryer, você já está equipado, falta agora, eh, só uma parte logística mesmo de fazer funcionar isso tudo, né.
<giggles> É, eu senti que tem uma uma ansiedade. Uhum. Uhum. É, não, é verdade. Uhum. É, então. Eu eu vou tentar mesmo assim, se eu acho que segunda-feira à noite, como é feriado, eu não vou pra academia, vai ser o dia que eu vou tentar cozinhar uma carne e tal, deixar tudo organizado, pra eu não ter que, pelo menos o jantar, eu não ter que fazer.
Hum.

Ah, entendi. Tu mesmo prepara a tua a tua alimentação, é isso?
Uhum. Isso exatamente. Assim, que que acontece, pra você ter uma ideia, eu comprei uma airfryer, eu não tenho forno. Essa informação é importante, eu não tenho forno. É, meu apartamento é pequeno, só tem fogão. É, e daí eu comprei uma AirFryer de 9 litros. Ela está dentro do da caixa ainda, eu nem abri a caixa do do envio.
Uhum. É. Uhum. Nossa! Gente, e já tem tempo isso?
Uhum. Não, eu peguei ela ontem. É porque assim, ontem você Imagina, antes de ontem
Ah, tá.
Essa semana chegou a minha panela de arroz elétrica, pra quê? Pra eu comer certinho. E na panela diz assim olha: "Six servings". Aí, eu pensei: "Gente, isso deve ser devem ser 6 porções", correto?
Ótimo. Uhum, também. É. Não é?
Vivendo e pre Vivendo e aprendendo, eu descobri que "servings" são colheres.
<laughs> Entendi.
Ela cozinhava até 6 colheres de arroz. Hã, senti o univer o universo me chamando de gordo, falando: "Não, ó"
Uau.
"máximo 6 colheres". <chuckles>
Gente. Gente, é muito pouco.
Mas enfim. Pouquíssimo. E ainda mais, assim, eu treino então eu tenho que ter uma quantidade de carboidrato considerável pra conseguir puxar meu ferrinho, sabe.
Uhum. E uma perguntinha: na na tua rotina, tu consegue incluir, fazer a a refeição ou tu faz tudo num dia na semana e prepara pra semana? Como é que é, assim? Só pra eu entender. Pra você comer bem, né, de forma saudável, como é que tu faz isso? Me conta.
Uhum. Então, eu costumo eu estou há há meses comprando uma sopa pronta do mercado, porque ela é uma sopa de feijão, então eu como ela como se fosse feijão.